Exata eu tenho 1,80 de altura.
Ai que lindo, é muito boni ah, é boni
Eu sou bem alta, então eu eu consigo me permitir <laughs> comer bastante. <laughs>
É, é. Você tem é você tem isso mesmo. Eh, <chuckles> é, você pode você pode porque, eh, eh, você é bem alta de não aparece, né, é difícil.
Sim. Não, não, não aparece. É difícil, é bem difícil mas, eu já tô um pouquinho fortinha, mesmo sendo alta. Já tô porque a coisa que eu mais gosto é comer. E depois que eu me mudei aqui para os Estados Unidos, tem muito fast food, né. Tem muitas opções, tem muitas
E fica Uhum. Ah, go Aham. Ah si Muitos doce. Tem gen você acha bom? E tem gente que fala que é ruim. E não é ruim, né. <chuckles>
Então não! Não é agora sim, é verdade, tem muito doce. Gente, eu cheguei aqui, e eles colocaram até o milho doce. Você vai querer fazer o milho assado, só tem milho doce, não tem milho salgado.
Tem. Aham. É, é verdade, até o milho é doce, verdade. A <laughs>
Eu chorei, eu chorei. <laughs> A coisa que eu mais gosto no mundo é comer um milho assado com
É verda e te Mas por um lado você não po você não precisa ó, fazer um bolo de milho nem vai açúcar, só vai o milho. É nada, tem que pôr sim, tem que pôr.
Ai, amiga, mas eu nem gosto tanto de bolo assim. <laughs> A coisa que eu mais gosto é pudim. Assim, se for para escolher bolo e pudim, eu gosto muito de pudim. Pudim ele bastante açúcar, né, meu Deus do céu.
<chuckles> Hã. Hã. Hum. Muito boa a escolha. Aham.